É mesmo, e às vezes só o que a gente precisa são poucos minutos, 20 minutos né, ali se sem estar olhando para aquela planilha ou para aquele projeto ou para aquela atividade, para poder a cabeça desconectar um pouco, e daí a gente voltar com um com um olhar mais fresco, né, e e limpo <chuckles> para para aquele projeto.
Né. Pois é. É. Com certeza, com certeza. Isso eu aprendi com o tempo porque antes eu ficava: "Não, imagina, não posso sair agora, eu não vou malhar agora, eu preciso terminar isso. Não, eu não vou na academia, eu vou ficar aqui, eu preciso terminar". Agora eu entendo, "Não, vai para academia, faz seu treino e aí depois você vê." e aí inevitavelmente eu volto com mais energia, e muitas vezes com outras ideias às vezes não com a solução, mas com outras ideias que eu posso tentar para encontrar uma solução para aquilo que eu preciso fazer, sabe.
Uhum. Sim. Sim. É verdade, não é é bem é um fato isso, tu às vezes tudo que a gente precisa fazer é dar uma pausa, né, e e resolver uma outra coisa e a gente assim não está perdendo tempo porque você está fazendo uma outra atividade que você precisa fazer de qualquer forma. Então não é que você, né, simplesmente abandonou o que você tinha que fazer para não fazer nada, não você a academia por exemplo já faz parte do seu dia a dia, você já cuidou de uma outra tarefa seja ir malhar, seja fazer um uma comida, fazer uma limpeza em casa, você já resolveu uma outra coisa e aí você vai ter, né, a cabeça limpa, a mente limpa e fresca para poder retornar a atividade que você precisa completar. É uma ótima uma ótima ideia.
É, exato. Exatamente. Sim. Exatamente, por isso que muitas vezes eu tiro o cochilo. O pessoal fala: "Meu Deus, mas você vai tirar um cochilo às 15:00 com um monte de coisa cae acontecendo, esperando resposta?" Eu falo: "Vou!" porque esse cochilo de 30, minutos 40, minutos ele vai me economizar às vezes 3 horas de trabalho.
Sim. <laughs> De tra com certeza.
Né, então é é isso de você entender o que seu corpo precisa, e isso só acontece com você prestando atenção, né, você acertando e errando também né.
É verdade cada corpo tem, né, o seu jeito ali, a gente precisa de fato ouvir com atenção e entender os sinais que nosso corpo dá, porque cada pessoa é diferente, tem gente que se dormir durante a tarde por exemplo já, desanda tudo, mas realmente quando a gente precisa daquele soninho é bem importante tirar ele.
Uhum. Exato. <chuckles> Sim. É verdade, eu tenho amigos que falam que se eles deitarem para dormir 15 minutos acaba o dia. Eu se eu deitar para dormir 15 minutos às vezes é tudo que eu preciso para voltar e terminar coisa que não estava rendendo, sabe.
<chuckles> Ah, muito bom, nossa eu amei o nosso papo, muito obrigada por compartilhar sua experiência comigo.
Eu também. Foi um prazer, até mais.

É verdade. É, o banho é um momento maravilhoso, né, a gente está ali, eh, nós conosco com a gente mesmo, consigo mesmo, aquele cheirinho bom de limpeza, e aí tudo já <chuckles> já encaixa mais fácil mesmo. É um
Uhum. É. Exato. Para mim, assim, nossa, é é uma um lugar realmente de relaxamento para minha cabeça e aí existem pessoas que dizem que na verdade, quanto mais relaxada está a sua cabeça, mais criativa ela está, porque ela sabe que você tem aquele problema para resolver, ele está ali. Só que você não está pensando nele, né. Então vem uma solução criativa disso e eu acho que super funciona mesmo.
É verdade. É. É verdade. Não, e fora que independente, né, de da rotina de cada um, todo mundo tem seus momentos de estar super atarefado, super estressado, seja com família ou com trabalho, com estudos, é muito importante a gente ter esse momento de descanso, de parar, de desligar a mente, o corpo, para poder realmente ter, né, um um gás extra na hora de de voltar ao normal, e e conseguir de fato resolver as coisas que a gente tem para resolver.
Uhum. Claro. É. Total. Uhum. É verdade. E acho que é também uma coisa que acontece, que conforme a gente vai ficando mais experiente no nosso trabalho, e na nossa vida também, né, eh, a gente vai lendo o nosso corpo e as necessidades do nosso corpo mais facilmente. Então eu entendo, por exemplo, quando sair para dar uma volta, não é perder 1 hora de trabalho, na verdade ganhar 1 hora de de descanso e criatividade, para fazer as coisas mais rápido, sabe?
Uhum. Sim. É. É verdade, é um ótimo ponto de vista.
Uhum. Às vezes, a gente fica ali sentado em frente a uma planilha, em frente a uma tela de computador, se forçando a achar uma solução, se forçando a fazer uma coisa, se você está cansado, você só está só está perdendo seu tempo.